É, e aí é difícil, né, se você tem um olhar mais feminino, mais delicado, você gosta de mostrar mais, hã, daquilo que eu entendi, a experiência, né, do ambiente, ao invés de focar ali só na imagem do profissional, e eles pensam diferente e é difícil. Hã.
É. Isso. É, por exato. E eles querem botar tipo assim, ele quer gerar uma imagem de uma mulher peituda, loira, do olho claro, branca. E tipo assim, eu quero tirar toda essa imagem. É irreal, quem é daquele jeito? Ninguém. E aí eu quero botar uma senhora, uma mão de verdade, pessoas que real tipo assim, perfil de pessoas que frequentam: tem nada a ver com aquela mulher. Vai ter uma ou outra, sabe? E e as pessoas olham para aquilo e não consegue se reconhecer, "não não vou nesse lugar não, olha isso".
Que é irreal, né. Uhum. Mas você já tentou mostrar para ele, assim, que a persona dessa dessa desse local, ele não é aquele que ele está criando com inteligência artificial?
É ass Já. Eu já falei que eu acho que a inteligência artificial é uma coisa que é totalmente avessa assim, tudo bem usar uma coisinha ou outra, fazer uma uma correção. Mas assim, eu acho que sa sai de um lugar de preguiça também, sabe?
Entendi. Mas essa resistência é mais com o pessoal do marketing, ou seu chefe que ali depois não tem posicionamento de segurar a escolha que ele fez com você? Hum.
É. De de crian Não, na verdade eu sou do marketing, e aí é o a galera do design, entendeu? Na verdade é um cara só. É, do design.
Ah, é do design isso. Aham.
Então.
Ele também é de idade.